Yun yun ang maganda naman sa pamilya ko, kahit ba sabihin kang hindi or hindi ka puwede sa mga ganiyan, ala, ang maganda dun, nakaintindi din naman sila. Kumbaga, parang hindi naman ako nahihirapan magsabi sa kanila, na magsalita ng hindi, parang ganun. Kaya ayun, oo, kasi parang alam din naman nila kung pa'no yung ginagawa kong trabaho, kung paano ako nagma-manage din ng mga gawain dito sa bahay. Pero kasi yung ate ko kasing panganay, nagwo-work kasi siya sa labas, so kami lang dalawa nung kapatid ko dito sa bahay. So, parang mas iisipin nga minsan, na magkakaroon kami ng time dito sa bahay na gumawa ng gawaing bahay, ganun. Kasi sobrang dami namin sa pamilya, talagang ano, eh, siyempre ang daming gamit, ang daming mga ano-ano diyan, eh. Kaya parang marami kang aayusin, tapos yung nanay ko pa yung parang nagma-manage ng laba sa'min, siya rin. Ta's tinutulungan din namin siya gano'n. Kaya yun, minsan, ah, nagagawa na lang din namin yung hati-hati oras, pahinga sa gabi na lang din talaga, ganiyan. Ta's parang yun, nakakatuwa din naman sa kanila, ah, alam nila kung hanggang sa'n lang yung hindi ka puwede, parang gano'n. Kaya minsan, sila nag-a-adjust parang ganiyan kapag hindi ka puwede, yun naman yung maganda.
Hmm. Oo, at least. Hmm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Mm. Ah, maganda na supportive din yung mga family members niyo. Pero sa work naman, pa'no ka tumatanggi kapag for example may mga kailangang gawin or kailangang mag-overtime?
Mm, yun din naman yung maganda. Oo, kasi 'di ba, hmm. Mm.
Pa'no ka tumatanggi, nag-no-no?
Man Kapag talagang emergency na talaga, yung parang, hi ah, hindi na ah, kailangan ko na talaga yun, ang nakakatuwa din naman sa'min, ah, maluwag din naman din, parang ganun. Puwede kang magsabi, parang hindi rin naman ganun maano din trabaho namin, yun din yung maganda, kahit nasa bahay lang. Kumbaga parang nag-aantay ka lang ng mga emails, gano'n. Kaya puwede ka pang maggawa-gawa ng gawaing bahay, ganiyan. Kumbaga 'pag may emergency naman, para okey din naman din sa kanila. Ang mahalaga nagagawa mo naman ng maayos yung trabaho mo, yun. Parang kaya ko rin naman na
Mm. Ah. Oo. Mm. So, hindi masyadong madaming time yung ginugugol dun sa work mo din.
Mm. Oo, kaya parang kaya din naman maglaan ng oras din sa pamilya talaga, gano'n.
Ang galing naman, napaka-bless mo naman sa family and sa work.
Kaya nga, eh.